मेरी लाइक बहुत बड़ी समस्या है और समस्या ये है कि मैं सुबह ना सही वक़्त पर उठ नहीं पा रहा। और इससे हो क्या रहा है कि मेरी पूरी दिनचर्या बहुत प्रभावित हो बहुत प्रभावित हो रही है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं रात में भी मुझे थोड़ी बुरी लत है मोबाइल चलाने की। तो रात में भी कई बार मुझे मोबाइल चलाते हुए या कई बार ऑफिस का काम करते हुए मुझे काफ़ी देर हो जाती सोने में जिस कारण मुझे सुबह में मेरी नींद में बहुत देर से खुलती है। और नींद खुलती भी है तो अब चूँकि सर्दी का मौसम है तो मेरा मन नहीं करता कि मैं अपने बिस्तर से जल्दी उठूँ तो कभी थोड़ा मोबाइल चलाने में। या थो मुझे लगता है थोड़ी देर मैं और सो लूँ, इस चक्कर में मुझे बहुत बहुत देर हो जाती है। और जब मुझे ऑफिस जा चूँकि मुझे ऑफिस भी जाना होता है तो मुझे बहुत हड़बड़ी होती है। कई बार मुझे ऑफिस का काम कुछ काम ऐसा रहता है जो मुझे सुबह में वो काम पूरे करने होते हैं लेकिन मुझे उतना भी समय नहीं मिलता कि मैं वो काम कर सकूँ। फिर मैं भाग-दौड़ कर किसी तरह जाकर मैं फिर कोई अ, ऑटो या कुछ ऐसा बस मैं पकड़ता हूँ लेकिन उसमें भी बड़ी मुश्किल आती है। एक हमेशा डर लगा रहता है कि मुझे लेट ना हो जाए। और कई बार मुझे इससे लेट हुआ भी है और मुझे ऑफिस में भी इससे कई चीज़ें सुननी पड़ी है। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी जो दिनचर्या है उसको किस तरह मैं नियंत्रित करूँ और किस तरह इसे मैं बेहतर बनाऊँ? इसी संदर्भ में मैं आपसे कुछ सलाह चाहता हूँ, जी।
जी, मैं समझ गया आपकी समस्या बहुत, गंभीर है। जी। तो मैं जी, जी। आप अगर मुझे और कुछ बता सकते हैं अपने बारे में तो ब अच्छा लगे
जी, जी। जी बिल्कुल। अ, मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊँ तो मैं एक कंटेंट टीम में काम करता हूँ। मेरा काम मुख्यतः कंटेंट से संबंधित है। यानी कंटेंट बनाना ही मेरा काम है। तो उसमें मुझे कई बार कुछ नई चीज़ें कंटेंट बनाने के लिए बहुत सी नई चीज़ों को मुझे पढ़ना पड़ता है। अलग-अलग वेबसाइट्स पर जाकर मुझे जानकारियाँ इकट्ठी करनी पड़ती हैं। तो कुल मिलाकर जो मेरा काम है वो लैपटॉप से ही संबंधित है। तो मेरा जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत अधिक है। जिस कारण अ, स्क्रीन टाइम अधिक होने के कारण मेरी आँखों में थकान भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि एक मोबाइल चलाने की भी एक बुरी आदत सी है मुझे। तो उस चक्कर में भी मेरा मेरा काफ़ी समय चला जाता है तो। मेरे काम में भी स्क्रीन टाइम है और मेरे अ, मेरी बुरी आदत के कारण भी मेरा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ जाता है। तो इससे मेरी नींद ना वो अच्छे से पूरी होती नहीं है और अ, जैसे मैं रात में जब सोने जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ साढ़े 10 साढ़े 11 तक सो जाऊँगा। लेकिन और तो उसी बीच मेरा मन रहता है कि आधा घंटा मैं फ़ोन चला लूँ लेकिन वो आधा घंटा कब 2 घंटा 3 घंटा में बदल जाता है, मुझे भी पता नहीं चलता। कब 12 क्स 11 साढ़े 11 से 2-3 बज जाते हैं, बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं मिलता। और इससे मुझे सुबह उठने में मेरी जो सुबह उठने का मेरा जो रूटीन है ना वो खराब हो जाता है। आम तौर पर मेरी कोशिश होती कि मैं 7 साढ़े 7 तक उठ जाऊँ क्योंकि साढ़े 9 बजे के करीब मुझे अपने ऑफिस के लिए निकलना होता है। लेकिन अ, ऐसा होता नहीं है। मैं अ, साढ़े 7- 7 बजे तक मेरी मेरा प्रयास होता है लेकिन उठने में मुझे कई बार साढ़े 8 और कई बार 9 भी बज जाते हैं। फिर उस आधे घंटे में सब कुछ करना फिर ऑफिस के लिए निकलना और फिर कई बार जैसे आप गाड़ी मतलब जैसा मैंने बताया ऑटो या फिर बस मुझे लेना होता है ऑफिस जाने के लिए। तो कई बार उनमे भी मिलने में मुझे देर हो जाती है तो मेरा मेरी उससे मेरी पूरी दिनचर्या प्रभावित हो जाती है क्योंकि इतनी लेट कई बार मैं ऑफिस बहुत लेट से पहुँचता हूँ। तो मुझे वहाँ पर भी कई बार इस चीज़ के लिए सुनना पड़ा है। मेरा पूरा मूड खराब रहता है उसके बाद। तो मुझे लगता है इसका समाधान कहीं न कहीं मेरे सुबह की दिनचर्या में है। अगर मैं सुबह की दिनचर्या को थोड़ा अच्छा बना पाऊँ थोड़ा बेहतर बना पाऊँ तो मुझे लगता है कि मेरी जो मुश्किलें काफ़ी हद तक कम हो जाएँगी। लेकिन मैं ये कैसे करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा, जी।
जी, मैं समझ गया आपकी जो समस्या है थोड़ी सी गंभीर है क्योंकि आपका जो है बिल्कुल आप अ, ये जो अपना मोबाइल या स्क्रीन टाइम जो भी है आप इसको यूज़ कर रहे हो, यही बड़ा कारण है, जी।
जी।
तो, इसके लिए आप भी थोड़ा-सा और कुछ बता देंगे कि क्या-क्या आपके साथ समस्या घटती है?
जी अ, दरअसल जैसा मैंने आपको बताया कि सुबह के वक़्त में एक तो मैं सुबह समय पे उठ नहीं पा रहा, ये सबसे बड़ी समस्या है। मैंने सोचा कि अगर मैं सुबह पे उठ जा सुबह अगर समय पे मैं उठ सकता तो मैंने सोचा था कि मैं व्यायाम या कुछ ऐसी चीज़ें अ, जैसे मेडिटेशन हो गया, मैं चाहता था कि इसे भी अपने दिनचर्या में शामिल करूँ। कुछ लोगों ने मैंने कुछ लोगों से अपनी समस्या के बारे में बात की थी क्योंकि मैं मैं म मेरे काम में बहुत तनाव भी रहता है। तो इसलिए उन्होंने मुझे सलाह दी कि मुझे मेडिटेशन करना चाहिए। तो मैंने मेडिटेशन करने के बारे में भी सोचा था और सुबह का वक़्त उसके लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन सुबह मेरी नींद ही नहीं खुलती। तो एक बड़ी समस्या ये है कि मैं अपने दिनचर्या में मेडिटेशन या इस तरह की चीज़ों को शामिल नहीं कर पा रहा। दूसरी बड़ी दिक़्क़त ये है कि चूँकि मुझे सुबह उठने में देर हो जाती है तो मैं ढंग से सुबह का नाश्ता भी नहीं कर पाता। जैसे मेरे पास समय ही नहीं होता, हर चीज़ बहुत हड़बड़ी में करनी पड़ती है, चाहे सुबह का नाश्ता हो या ऑफ़िस के लिए तैयार होना हो या फ़िर ऑफ़िस जाने से पहले थोड़ा काम मुझे सुबह करके जाना होता है। तो मैं वो काम भी नहीं कर पाता या करता भी हूँ तो बस मैं बस ऊपर-ऊपर ही करता हूँ। मुझे बहुत अ, कोशिश करता हूँ कि उन्हें जल्दी निपटा लिया जाए। मैं ढंग से उन्हें नहीं कर पाता। और साथ ही जब मैं अपने ऑफ़िस के लिए निकलता हूँ। तो इससे ये भी होता है कि मुझे गाड़ी पकड़ने में ए, ऑटो या फ़िर बस मुझे लेट हो रहा होता है तो कई बार मैं रोड भी क्रॉस बहुत तेज़ी में करता हूँ और मुझे डर रहता है कि कहीं मेरा इससे कोई दुर्घटना ना हो जाए और चूँकि लेट हो रहा होता है तो मेरे घर पे भी मेरे कई बार चूँकि मैं उस वक़्त बहुत तन तनाव में रहता हूँ। मुझे हड़बड़ी रहती है बहुत तो घर पे भी कई बार मेरा झगड़ा हो जाता है कि भई अगर मुझे उस वक़्त किसी ने कुछ बोल दिया या किसी ब कोई मेरी कोई मेरा कोई सामान नहीं मिल रहा होता है उस वक़्त तो उस वक़्त भी एक बहस या कह सकते हैं एक झगड़ा-सा हो जाता है जिससे घर का ही माहौल ख़राब होता है, मेरा भी मूड ख़राब होता है। तो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस चीज़ को कैसे ठीक करूँ और इन समस्याओं को कैसे दूर करूँ तो, आप ही इसमें मुझे कुछ सुझाव दीजिए। जी।
जी, मैं बिल्कुल आपकी बात जो है, आपकी जो समस्या है, मैं इसको पूरी तरीके से समझ गया। इसके लिए आप मुझे जो है बिल्कुल थोड़ा-सा और कुछ अपने बारे में जैसे कि आपका जो है सुबह का रूटीन जैसे आपने बोला कि आप सुबह जो जल्दी-जल्दी उठते हो फ़िर या रात को जब आप सोते हो, तो ये एक कारण लग सकता है। मगर मैं और कुछ आपसे जानना चाहता हूँ कि ये किस वजह से हो रहा है आपको? जी।
जी। जी। एक तो मुझे लगता है कि अ, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे रात में सोने में मुझे काफ़ी देर हो जाती है। तो इसके कारण 2 हैं, एक तो मेरा काम का जो दबाव है वो भी अधिक हो जाता है। कई बार मेरे जो मेरा जो वर्क लोड है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मुझे काम अपने ऑफ़िस से अपने घर लाना पड़ता है। और घर में मैं कई बार रात ज में देर तक जाग कर मुझे वो काम करना होता है तो मैं सोता ही देर से हूँ इसलिए मेरी सुबह नींद नहीं खुलती। कई बार ये कहीं न कहीं मेरी अपनी गलती भी होती है कि मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन या कोई नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पर कोई वीडियो देखने लग जाता हूँ और इस चक्कर में मुझे सोने में देरी हो जाती है इसलिए भी मुझे सुबह मेरी नींद नहीं खुलती। और तीसरी चीज़ मुझे जो लगता है एक बड़ी समस्या है कि वो मेरा वो आलस्य है। अ, जैसा मैंने आपको बताया कि अभी सर्दी का मौसम है और मैं कई बार उठ भी जाता हूँ तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं उठूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं 10 मिनट, 15 मिनट के लिए और आराम कर लूँ। मगर जब मैं आराम करने जाता हूँ तो वो बहुत समय चला जाता है और मुझे भी पता नहीं चलता मतलब कई बार तो मेरे अलार्म बजते भी हैं लेकिन मैं उन अलार्म को बंद कर देता हूँ और सोचता हूँ कि मैं 10 मिनट के लिए सोऊँगा लेकिन वो 10 मिनट कब आधे घंटे, 1 घंटे में बदल जाते हैं मुझे पता नहीं चलता। तो मेरा आलस्य भी एक बड़ी कमजोरी है मेरी जो मुझे लगता है इस स्थिति के लिए ज़िम्मेदार है। जी।
हुआ। जी, मैं समझ गया पूरी तरीके से आपका जो कारण है, आपका जो समस्या है इसका बड़ा कारण आपका जो है अ, मोबाइल हो सकता है या आपका लैपटॉप है। इसके लिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आप जो है बिल्कुल अ, अपने अ अ, ये जो दिमाग है बिल्कुल शांत करके बिल्कुल आप न 1 दिन के लिए मेडिशे मेडिटेशन कर करा करें। सुबह जब आप उठोगे तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होती है इसके लिए आपको एक लंबा साँस लेना पड़ेगा, जो बिल्कुल आप अगर सुबह-सुबह आप आपके अ, एक कहीं आपके घर के बाहर आप निकलोगे तो वहाँ पे बहुत ताज़ा ताज़ा हवा होती है जो बिल्कुल आपको, अच्छी तरीके से जो आपका जो है मन जो है बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो ऐसे में क्या है कि आपका जो है तनाव जो है बिल्कुल कम हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप अ, ऐसा करें कि आप रात को या बिल्कुल कोशिश करें कि आप अपने जो है मोबाइल और जो स्क्रीन टाइम आपका जो है उसको थोड़ा-सा कम करें। ताकि जो आपकी जो अभी जो समस्या आपने मुझे बताई कि बहुत ज़्यादा देर होती है आपको ऑफ़िस जाने में, घर में भी बहुत सारी दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे मैं आपके लिए यही सुझाव चाहता हूँ कि आप अपने मोबाइल का जो है या स्क्रीन टाइम जो है, इसी तरीके करके न बिल्कुल कम करें। और जो आपका काम है, कोशिश करें कि वो उसको आपने अपने दफ़्तर में ही जो आपका जो, कार्यालय है उसमें ही आप इसको निपटाने की कोशिश करें। ताकि जो आपकी जो पर्सनल लाइफ़ है, जो आपकी जो निजी अ, जिंदगी है, तो उसमें कोई खलल ना आ जाए। तो जैसे की आप मुझे बता रहे हैं बिल्कुल आप जो हैं अभी तनाव में बहुत ज़्यादा है, आपका जो अ, दिमाग है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अ, केंद्रित है। वो बहुत कुछ सोचता है कैसे क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? तो ऐसे में एक सुझाव म अच्छा मुझे लगता है कि आप जो है थोड़ा-सा अपने अ, दिमाग को जो है बिल्कुल शांत रख के न और मेडिटेशन का जो बहुत एक ज़रूरी एक आपकी अ आपकी जो लाइफ़ है आपकी जो ज़िंदगी है उसके लिए वो बहुत ब बहुत अ, एक ज़रूरी एक दवाई है। तो मुझे लगता है कि आप सुबह उठ के एक एक 15 मिनट का, 10 मिनट का या जब भी आप अपने कार्यालय जाते हो तो वहाँ पे आप अपना जो है 10 मिनट काम करने शुरू करने से पहले थोड़ा-सा अपने आपको मेडिटेशन करें, लंबी साँस लेके थोड़ा-सा उस चीज़ का अ, आप प्रयास करें तो मुझे लगता है कहीं न कहीं जो आपकी समस्या है, कहीं न कहीं न कहीं अ, वो कम हो जाएगी। तो और दूसरा ये है कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो आपका जो मोबाइल है, और जो आपका स्क्रीन टाइम है, वो उसको घटा के थोड़ा-सा अ अगर आप काम करेंगे तो वो आपकी ये जो समस्या है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगी। और जो अपने परिवार में आप थोड़ा-सा रात को जब आते हो, शाम को आते हो, तो आप अपने परिवार के से अच्छा-सा बिल्कुल अ, खूबसूरत-सा समय बिता बिताने की कोशिश करें, जिससे आपका जो ये तनाव है, बहुत ही कम हो जाएगा और बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाओगे, तंदुरुस्त हो जाओगे और आपका जो है ये जो ज़हनी दबाव है जो आपका जो अ, दिमाग में दबाव है, जो काम की वज़ह से जो आपकी जो सारे काम चौपट हो जाते हैं, आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हो, रात को बहुत देर से सोते हो मोबाइल के साथ बिल्कुल आपका स्क्रीन टाइम जो मोबाइल के साथ आपने रखा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा आपने र करके रखा है ये बड़ा कारण है। मैं चाहता हूँ कि आप आज से ही अ, मेरी ये सलाह मान के आप अपना जो है मो मोबाइल या स्क्रीन टाइम जिसको हम कहते हैं बिल्कुल उसके साथ थोड़ा-सा दूर रहें और अपनी जो अपनी जो आपकी
जी। जी। जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ।
अ, आपकी जो घरवाले हैं उनके साथ बिल्कुल अपना अच्छा समय बिताने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप इस अ, मेरी जो सलाह पे काम करें। जी।
जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल आपने मुझे वाक़ई बहुत अच्छे सलाह दी है। और ख़ासकर आपने जो मेडिटेशन के बारे में जो मुझे बात बताई या परिवार वालों के साथ समय बिताने की बात बताई मैं इन्हें ज़रूर अपनाऊँगा और मुझे भी उम्मीद है कि इससे मुझे ज़रूर फ़ायदा होगा। आपका बहुत धन्यवाद इतने अच्छे सुझाव के लिए।
बहुत धन्यवाद, आपने मेरा जो सुझाव मानने की अ, सलाह ली है। उम्मीद है कि अगर आपको और सु अ, म स सुझाव चाहिए मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ किसी भी जी।